おお、ほう、そうなんですか、うーん。
はい。 勿論、ある種、そのストーリーが、い凄く重要な作品とか、ね、アクション性が、そんなに無い、そのプレイヤースキルを、余り問われないような物とかだと、ちょっと、あんまり、こうプレイするん意欲って言うのは、もしかしたら生まれづらいかもしれないしれないんですけど、ええ、はい、只そうじゃない部分に関しては、やっぱり見てると、とても上手いプレイをしてくれたりだとか、もしくは、あの、失敗したとしても、共感出来るような、失敗の仕方とかしていると、凄く「分かる、あ、この、ここのシーン、僕もやりたい」って言う気持ちになるんですよね。
はい、うんうん。 うーんうんうん。 確かに、うーん、そうですよねうん。 うんうん。 うんう おお。 うーんうんうんうん。 ああ、いや、意外ですね、何か、その、ね、実況ゲゲームで実況を、見られるって言うのが
うん。 うーん、そう、ちょっと <chuckles>
で、かなりもう、ばれば全部ばれて行くじゃないですか、「ここが、こうなって、ああなって、ああ、こうなるんだ」って言うのが分かっても、自分がこう、「同じようなプレイ出来るかな」と思って、されたりって言う事もあるんですか？
そうなんですけど うん。 そうですね、なので、まあ、僕はゲームが、あの、総合芸術だと思ってるんですけど、あの、やっぱりプレイヤーが、能動的に作品に関わって行くって言う事で、あの、人によってね、その作品の、受け取り方が全く違って来る、って言う風に思っているんですが、こう、仮にコントローラーが振動していなくても
うん。 おお、うんうんうん。 うんうんうーん。 うん、そうですよね、うん。 うん。
こう、やっぱ銃を撃つと気持ち良い
ああ、<chuckles> うんうんうん。
<chuckles> って言う気持ちがあるんですよね、やっぱ、それは凄く効果的なグラフィックだったり、えSEだったりって言うのが、そうさせるんだろうな、って言う風には思うんですけれども、それって、ゲーム実況を見てて、自分が満足出来る訳じゃないので、やっぱりプレイしないと行けない。
分かりますねうんうんうん。 うんうん。 ああ。 うん。 ああ。

じゃあ、あのこの映画とかアニメとかのこう、検索サイトとかで、そこで、何でしょうね、ネタバレをこう表示するか表示しないかとかいう感想のサイトがあるんですけど
はい。 うんうんうんうん、ありますね。
そういったものも、わざわざみ見に行くということはされないんですね？
しないですね。うーん、ま、勿論、こう、不可避なこうネタバレを食らってしまうことって、まあ、あったりするんですよね。初めてその作品に触れた時に、もう、ネタバレの内容だったみたいなことも、ま、無くはないので
うーん、なるほど。うんうん。 うんうん。 うん。うん。はい、うん。 ああ。うんうんうん。 そうですね、そういうこともありますものね。うん。
うん。 ええええ。まあでも、うう、その上で自分が興味があれば見に行ったり、こう、読んでみたり、プレイしたりっていうような、ああ感じの扱いにしてるかなという感じですね。
うーん。 ああ、でもゲームとかでね、もう最後が見えていたりしたら、なんかこうやっていく上での楽しみっていういうようなものがちょっと盗まれたような感じになりますもんね。
うんうん。 うん。 それもあるんですけど、僕趣味はゲーム実況を見ることなんですよ。
うん。 うん。 ええ？そうなんですか？じゃあ、ゲームしないで。<laughs>
<laughs> しかも、プレイしたことない、そう、ゆプレイしたことないものでも全然見るんです。
うん。 へえ。うんうん。
それは、もちろんゲームの内容とか、種類によりますよ。その、これはネタバレすされたくないから、自分でプレイしてから、すこの人の実況を見よう、みたいなのはあるんですけど、その、おま、昨今、ね、やいろんなスタイルでゲーム実況をやられてる方が沢山いらっしゃって、あの、その作品、あ、その配信とか動画を見ていると、プレイしたくなるんですよね。
ああ、そう。 あは、うんうん。うん、うんうん。 うん。 はい、うんふん。 うん。